Ну, просто и ещё у меня был такой период, то, что я общался с одной девушкой, которая тоже вот программист, и она занималась, как бы, тоже разработкой игр. И вот, как бы, между и нами началась какая-то всё-таки химия. Но, к сожалению, мы перестали общаться там из-за определённых конфликтов с общими друзьями. И я тогда был очень, конечно, расстроен, но я надеюсь, то, что, может, такое произойдёт ещё раз, я найду такого человека, который очень близок со мной интересы.
Ага. Вот, вот, вот так. Ам. Обязательно. Обязательно найдешь, обязательно найдешь. Ве девушки на самом деле тянутся к умным и перспективным. А восстановить связь с той девушкой, которая тебе тогда нравилась, что, совсем невозможно? Написать там, рассказать?
Ну, я думаю, это возможно. Просто там ма такая очень очень сложный треугольник, потому что мы с ней общались не так долго, да, а, н н на про протяжении там года примерно. А у неё есть друзья, кат с которыми она там знакома уже д больше 10 лет. И я им очень сильно не понравился, потому что они з зэ стали контроль ы ы они стали её сильно контролировать и вот ощущать то, что я её как будто увожу. И если она там со мной будет встречаться, то это вообще будет катастрофа. То есть они с э
Мгм. Ну и что? А, ревновали, да? Ну, попытка попытка, как говорится, не пытка, напиши, попробуй. Ну, очень бы, очень бы
Да, я я могу попробовать, но я не хочу как бы, э, быть каким-то виноватым ещё, что я разрушу их там отношения.
М, да, ну, ерунда всё это.
<chuckles>
Время идет, люди меняются, и девушки меняются особенно. М а нет, в в у тебя пот потрясающе интересный рассказ, потрясающе интересное занятие и как-то очень интересно, как ты у сам строишь, э, свою жизнь, свою работу. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в понятие личного счастья входило еще, м, личное счастье в более широком понимании, да? Любовь, там, перспективы семьи, м, какие-то отношения. Конечно, ты прав, это в любом случае всё впереди, да?
Может быть, всё-таки они будут. <chuckles> Да.
Ну что, спасибо тебе. Дум был замечательный, м, захватывающий даже в какие-то моменты рассказ. Спасибо, что поделился.
А, да, спасибо тебе за вопросы, так сказать, за, это, такой, п такую приятную беседу. А, как бы было приятно поделиться, и я всё-таки рад то, где я сейчас нахожусь, и я, так сказать, смотрю с надеждой в будущее. Ну и, м, надеюсь, ещё услышимся.
Мгм. Правильно, конечно. Услышимся ещё, конечно.

М, вообще <chuckles> личное счастье у меня тут, скорее, связано с тем, то, что, а, когда я сменил всё-таки эту всю, э, занятость, то оно настало. То есть я стал более свободным, у меня появилось там какое-то время свободное. И когда я разра разрабатывал вот эти вот игры для них мобильные, то у меня не было времени вообще на своё. То есть я вообще люблю модификации.
Ага. Та. Ну это, ну, во по п ну, это понятно, иначе бы ты не чувствовал такое выгорание в результате. Да, ты, как ты сам сказал, ты не срывал сроки, делал всё четко, и причем при этом не был удовлетворен оплатой труда и отношением к себе. Ясно, что выгорание, да, стало следствием перегруза. А перегруз обычно отсутствие личного времени. Так.
Да, да. Вот и Конечно. И вот я личное счастье, его нашёл вновь. То есть, если раньше в школе, то у меня было время там разрабатывать что-то для себя, то когда я, э, поменял деятельность, и вот на этой стажировке был очень свободный график. И даже учитывая, что как бы много было забот в жизни, там университет, новая страна, там и изучение языка, какое-то обустройство, то у меня всё равно оставалось свободное время. Вот удивительно, я работал там дома, а т в школу по сути не ходил и занимался только вот этой вот работой, и у меня не было времени, а тут у меня столько всего, и время всё равно оставалось. Как тут личному счастью не появиться?
Мгм. Мгм. Так. Ага. Так. Ну да, в этом есть что-то и что-то парадоксальное. Так, но ты считаешь, что личное счастье прямо зависит от наличия свободного времени. Ну, хорошо, ну, переходи к сути, да. В чем личное сча
В общем, личное счастье в том, то, что я стал разрабатывать снова свои проекты. А, это модификация игр. То есть вот, э, я занимаюсь тем, то, что, э, есть всяческие игры, в которые я играю компьютерные, и я разрабатываю для них какие-то новые функции, которые как бы могут люди установить и соответственно увидеть этот новый контент, как-то его оценить, поиграть с ним. И, э, иногда даже мне люди оставляют теперь пожертвование за самые полезные моды.
Мгм. Так. Ага. Ну, это это естественно ш за такую работу. Подожди, э, я правильно понял, что для тебя личное счастье- это любимое занятие? Ну, то есть, э э, м м, программирование, но именно то, которое тебе вот больше всего нравится, от которого ты, ну, как это говорится, тащишься, да?
Да, это это определённо. Да, вот если бы у меня была возможность там абсолютное личное счастье получить, то это если бы это стало, скажем так, моей работой. То есть, возможно, если бы у меня была какая-то такая глобальная модификация, у которой есть много спонсоров, которые там меня поддерживают, и я могу только заниматься её разработкой.
Ага. Правильно.

В общем, м, там было дело в том, что я работал, а, фрилансером, а, работал по поводу разработки мобильных игр, а, под ключ. То есть я полностью выполнял проект, а, и передавал как бы не просто игру, а прямо выложенную страницу в магазине приложений, как бы клиенту, чтобы он дальше мог её там раскручивать и с неё получать какой-то заработок. И
Ага. Здорово, здорово. То ты то есть ты такой продвинутый программист, да?
Да, я программист, ну, и получается, ещё был одновременно и таким продюсером, а, игры. А, но вообще мне эта работа сильно не нравилась, хотя я всегда, как бы, хотел работать, наверное, в, а этой области, в области разработки игр, в геймдеве, так сказать. Но я понял то, что конкретно вот эта работа, она мне не подойдет, и я не могу на ней дальше продолжать работать. И вообще, в этой области, как бы, сложно мне будет найти что-то хорошее, потому что, пообщавшись там с людьми, как-то уже поварившись в этом всём, я понял, что это очень стрессовая такая область. А, и я сменил немножко направление.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Н ну, подожди подожди. Ты же подожди. А, м мысль твоя понятна, щас мы к ней вернемся. Но ты сказал, что ты был фрилансером на тот момент. То есть, фактически ни от кого не зависел, только от себя. И то есть, фактически, э, задания такие вот, э, работы ты выбрал сам.
Да. Ну, получается так. Ну да, ну, потому что мне нравилась, как бы, эта область. То есть я разрабатывал игры раньше, ну, как бы, сам, свои, а участвовал в гейм-джемах. Я думал, то, что вот работа здесь, как бы, в этой области будет чем-то похожим, то есть. Но, как оказалось, это совсем иначе.
Да. Мгм, мгм. Ну? А, ясно. Твои ожидания не совпали, так сказать, с реальностью, да. Поэтому выбирал ты вроде бы с выбирал ты вроде бы сознательно, как те казалось, а, зная, чем будешь заниматься, а выяснилось, что это не так, да?
Да. Было больше нагрузки. Ну, можно и так сказать. Просто я думал то, что совсем другой будет уровень нагрузки и требований. А оказалось то, что заказчики, они не то же самое, что ты сам хочешь там от игры, допустим.
Мгм. Ну, знаешь, так обычно бывает. Заказчик, он хочет чего-то не совсем того, чего хочешь ты. То есть они хотели как можно быстрее, как можно лучше и как можно дешевле, да?
Конечно.